Y cuéntame, ¿qué tradiciones familiares te importan más? ¿Qué es lo que más, este, celebran?
Fíjate que una de las tradiciones y más ahorita que se acerca, y que me gusta mucho es el Día de Muertos. El día de muertos para mí significa conectarme con mis raíces, con mis tradiciones, con mi lugar de origen, porque aunque ya no vivo en en México, realmente me me siento conectada con con mi familia, con mis an ancestros, con esta tradición, eh, que es muy bonita realmente, ¿no? El poner tu altar del día de muertos el, pues claro, el el el pensar a lo mejor, ¿no? El qué bonito sería si de verdad las personas que ya fallecieron nos visitaran, y hacer ese altar como a nombre de con conmemorarlos, ¿no?, lo que hicieron en vida. Me encanta.
Genial. Ajá. Claro, claro. Ajá. Yo, claro, yo entiendo esa parte. Entonces me estás diciendo que más que nada es como una conexión familiar. Entonces, eh, por favor, respóndeme esto, ¿cuál es una tradición familiar para siempre, que esperabas con ganas? Eh, ¿esta la esperas con ganas? ¿Puedes describir algo al respecto?
Totalmente, fíjate que esta es una de las tradiciones más bonitas que me encanta de mi país, y que yo es de las que más espero. Si no de verdad que sí, hasta más que la Navidad. Yo espero mucho el Día de Muertos, eh, porque me encanta justamente el el sentirme conectada con estas raíces y el el recuerdo también de cuando yo hacía estas tradiciones o ponía el altar con mi familia, ¿no?, por ejemplo, recuerdo mucho cuando ponía el el altar de muertos con mi abuelo y para mi abuelo era muy importante también esta celebración, ¿no?, porque pues, para para todos es como bueno, para un mexicano también es una celebración a la vida, ¿no?, no necesariamente tiene que ser triste, ¿no? Exacto, y y yo veo, bueno, ahora lo veo también en el lugar donde vivo, que acá también existe este Día de Muertos, ¿no?, pero ellos lo celebran o o o diferente, simplemente van a al al cementerio y dejan sus flores, y listo. Y es como que bueno, no pasa desapercibido el día, eh, se acuerdan que hay que ir al cementerio, pero es casi como para una obligación. En cambio, para nosotros es como de verdad un recuerdo el el exacto, es una tradición y es preparación también. Y eso es algo que me gusta mucho, porque yo, por ejemplo, ya ahorita también ya me estoy preparando en cómo voy a poner mi altar, eh, lo que voy a utilizar, las flores, pues te puedo decir que acá ahora, ya en esta época, no hay flor de cempasúchil, lamentablemente, pero sí que hay, no lo sabía hasta hace unos años, que me enteré que acá también conocen esa flor y se produce también de este lado, eh bueno, muy cerca está Italia y ahí es es Italia también produce flores de cempasúchil, se llaman diferente.
Okey. Pues cuéntame más. Oh. E exacto, a los que ya se fueron, ¿verdad? Así es. Y se acabó. Es tradición. ¿También?, no me digas eso.
Sí, y pero es la misma y yo no sabía me
Pensé que solo era en en México, perdón eh,, pero pensé que solo esa flor se daba en México, ¿cómo es que en otro país?, bueno
En México. No, ¿qué crees?, que también en China ya también.
Sí, porque bueno, yo sé que China es potencialmente famosa por duplicar y replicar todo lo posible y imposible, ¿verdad? Pero, otro país fuera de China y México, ¿tú lo has notado, que esa costumbre? Bueno, una la costumbre, y otra, ¿la flor se reproduce?
Así es. Así es. Sí, fíjate que acá, también se puede, eh eh reproducir, pero, la época es diferente. No se reproduce como, por ejemplo, ahorita nosotros en México, que ten es la la fecha, ¿no?, justo, exactamente. Sino que acá, en, eh, bueno, no, justamente se produce en en Alemania, que es donde yo estoy, pero, sí en muchos lugares de de España y de Italia se reproduce esa flor. Entonces, pues, ya la traen muchas veces de ahí, o o de China, que también viene de allá, y, pues, se puede quedar acá unos meses. Uno puede comprar su plantita, y por ejemplo, yo en exactamente en septiembre, eh, en agosto, septiembre tengo esas plantas también con como adorno, digamos, ¿no?, como florecitas, pero
Okey. En qué es noviembre, ¿verdad? Octubre, ajá. Okey. Sí. ¿Y reproducirla? Ajá. Y ya pero, ya como que preparando el momento, ¿no? Como que preparando el momento, para lo que ya sabes que va a venir, y y y y más que nada para lo que necesitas. Oye, ¿siempre siempre cuando haces tu altar de muertos en este punto, de tradición, siempre lo haces? O sea, no hay fecha, oh, digamos, ¿este año, no lo pude hacer por alguna razón?
así es. Sí. Ujú. No, siempre lo hago, no importa, a lo mejor hay años claro, hay años que lo puedo hacer más chiquito, porque, a lo mejor, no tuve el el tiempo, ¿no?. Las ganas siempre, <chuckles> pero, a lo mejor sí, pues, tú sabes que a veces uno también tiene sus actividades y demás, y que puede ser que, a lo mejor, no lo haga tan elaborado como en otros años, pero, normalmente, sí, me tomo el tiempo, me gusta tomarme el tiempo, dedicarme al menos, eh, 1, día para saber qué es lo que voy a a poner en mi altar y, pues, tú sabes, ¿no?, como que vas cambiando o vas agregando elementos a tu altar. Yo empiezo ya, eh, pues, a a los últimos días de octubre a a ponerlo, eh, pues, porque ya ves que ahorita también ya está esto de el altar hasta para las mascotas, ¿no?
Tiene que ser. O el espacio, ¿no? Ajá. Claro. Sí, pues, es las la gente ha cambiado muchísima, en muchísimos aspectos, sobre todo en tradiciones. Y ya, bueno, mm, en algunas personas, pues, está bien visto incluir a las mascotas como familia, en otras personas, simplemente, las ven como mascotas y otras personas, bueno, que es el, a lo mejor, yo le llamo el grupo más mínimo que, realmente, no tenemos por qué incluir, eh, mascotas en la familia, son mascotas. Bueno, cada bi cada quien celebra sus sus tradiciones, incluye a a las mascotas, o a quien quiera como familia, ¿tú cómo lo ves?
Sí. Así es. Ujú. Así es. Así es, totalmente y concuerdo, ¿no?, no tenemos que siempre pensar igual o incluir a las mascotas, yo creo que depende de cada pare de cada persona, ¿no?, de eh lo que sienta, eh, a mí en lo personal, pues, como sí tuve mascota y estaba yo muy encariñada, pues, porque tuve un perrito casi por 15, años, entonces se convirtió en parte de la familia. Claro. Entonces, pues, imagínate ya cuando falleció fue muy duro y, pues, ahora también lo pongo en el altar, así, en en en el altar tengo su foto.
Exacto, ¿verdad? No me digas. En parte, sí, me imagino. Claro. Ah, entonces también le celebras le celebras su su Día de Muertos a la mascota también. Y dime, ¿qué haces?, les les pones su como, bueno, como los mexicanos conocemos típicamente un altar, poner sobre todo como principal protagonista a la flor cempasúchil, ¿verdad? ¿Pero también pones fotografías de tus antepasados, tus ancestros, familiares queridos?, bueno, que uno recuerda, porque, yo creo que más para atrás del abuelo es muy complicado, ¿o tú lo o tú todavía lo haces?
Así es. Claro. Fíjate que, sí, como mencionas, concuerdo. Es es muy complicado, ¿no? Sería muy bonito poder recordar <chuckles> a todos o haber conocido a más integrantes, pero, pues, lamentablemente, ya por la los años no no se pudo. Entonces pongo de las personas que sí convivimos, eh, y también de mi mascota, también, ahí la incluyo y, pues, para mí no puede faltar que empiezo con el altar chiquito, digamos, eh, dejo todo pro preparado, ¿no? Como, dónde va a ser mi altar, pongo todo un espacio que digo aquí nadie me toque, porque va a ser mi altar, pero empieza chiquito, pues, porque es como que a través de los días que van pasando, pues uno tiene que ir agregando elementos, ¿no? Como dicen, el pri el primero para los niños difuntos, y que uno puede poner hasta juguetes y cositas que eran que que son, eh, a doc, para los niños y ya cuando es el 2, de del Día de los Muertos tal cual, que uno le pone exacto, que pones hasta el mezcal, tequila, lo que quieras, pues bueno, así yo también voy. Sí, el el ujú.
A todos. Sí. Okey. Sí, claro claro. A ver, cuéntame. Mi altar. Exacto. De los santos difuntos. Bueno. <laughs> Uy, qué rico. Oye, y y y sobre todo, eh, ¿crees que es muy complicado o difícil? ¿Tú qué me estás hablando de otra ciudad, de otro país, un país extraño donde realmente se celebran estas tradiciones? ¿Es difícil conseguir, eh, todos los los aditamentos, la decoración y todo lo que utilizas para hacer tu altar de muertos, en este caso, para llevar esa tradición, sobre todo familiar, en el país donde vives?
Claro. Pues fíjate que sí ha sido un poco, eh, es complicado, sobre todo pues porque no es como en México que uno puede ir al mercado, ¿no? Que ahí te compras ahí tu papel picado y y tus cosas para la ofrenda. Pero sí que hay muchas tiendas mexicanas que te los venden, te venden, pues Exactamente. Tú puedes ir y y pues son tiendas, digamos que están, pues, en en en el en la ciudad, algunas de ellas, que uno puede ir y ahí comprar. Pero la verdad es que, como te comento, a mí esta fecha me importa mucho. Entonces, yo cuando voy a México, y más o menos concuerda en estas épocas, ¿no? O meses antes, porque tú sabes que ya unos meses antes, ya desde agosto, casi, casi que te empiezan a vender. Sí, a vender todo lo de Día de Muertos. Pues yo me he traído mis cosas, ¿eh? O sea, compro el papel picado
Ya veo. Sí. Puedes acudir a ellas, sí. Okey. Sí. Ya se vendió todo, ¿verdad? Sí. <chuckles> Claro. Ah, entonces las las llevas desde México hasta el país donde vives, ¿sí?
Así es.
Eso me estás diciendo. Entonces, ¿y no es complicado llevar todo eso o, bueno, más que nada, viajarlo todo por una celebración familiar? ¿Crees que es, este, pesado o es fácil?
Pues mira, em, conseguirlo. Pues muy fácil, ¿no? Que los traigo de México y ya lo que sí es que hay que traerlos con mucho cuidado también, ¿no?, porque pues, a veces, por ejemplo, tú sabes que el papel picado tiene que cuidarse mucho, que no se rompa tan fácil. Entonces requiere como que cuidados y, pues, a veces en la maleta uno mete de todo y si es como que, eh, se puede llegar a romper, eh, o piezas también que me he traído, por ejemplo, Catrinas que tengo acá que las he comprado en México Sí, también, eh, o decoración para la pared. Tengo ahí mi Catrín también, por ejemplo, que me encanta, y y cositas, ¿no?, que también, pues los las pongo como para decorar y y que me encanta comprarlas, haberlas adquirido y y ponerlas acá. A mí me llena mucho de orgullo también el poner mi ofrenda y cuando me visitan, por ejemplo, o eh, personas de acá, eh, que vean mi ofrenda y y pues, vean también como nuestras tradiciones, ¿no? Un cachito de México.
Sí. Exacto. Las famosas catrinas, ¿verdad? Ajá. Sí. Sí, la la emoción de contarles, ¿no? En este, en este aspecto, tú te escuchas joven, pero, pues, sobre todo las personas más jóvenes, ¿cómo lo toman? ¿Cómo crees que se sientan este tipo de personas, eh, con estas costumbres familiares? ¿Crees que también las empiecen a adop adoptar a seguir? Sobre todo, bueno, si vienen de tus tradiciones, siendo de tus parientes, pero, ah, había nacido en un país diferente, totalmente diferente al que tú naciste, ahora que vives en otra ciudad.
Así es. Ujú. Claro. Pues, mira, creo que es un poco diferente, porque incluso he notado, eh, por ejemplo, a mi esposo mi esposo es es de acá y él le encanta que yo haga este tipo de cosas, ¿no? Como de le encanta pertenecer también saber que me traje mis tradiciones y que no los dejé solo en México y ya. Eh, pero, por ejemplo, con personas que son más jóvenes todavía o niños, por ejemplo, me ha tocado que que nos visitan sobrinos y demás, les da un poquito de miedo. Eso sí, eh, como no están acostumbrados el ver tantos catrinas, por ejemplo, o sea, tal cual, ¿no?, un esqueleto y eso como que no no se sienten tan <chuckles> identificados, pero ya cuando les muestro, les cuento o incluso hemos visto películas, por ejemplo, la de Coco claro, claro. Y se las pongo totalmente. Entonces, ellos entienden mejor y se quedan con otro panorama de cómo es que funciona para mí la tradición, ¿no? Y, pues, no te puedo decir sí, sí, sí, totalmente.
Ujú. Okey. Bien. Ya veo. <laughs> <chuckles> No, yo sé. Sobre todo, ¿verdad? <laughs> La película, ¿verdad? Exacto. Ahí es el mejor reflejo. Ajá. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito, mira dentro de esas cosas, ¿qué consejos tú les darías para que alguien mantenga o adapte en este caso hay que adaptar la tradición? ¿Verdad? Y sobre todo, recuperarla sin que parezca forzado o anticuado, ¿tú cómo lo harías?
Ujú. Bueno, pues sí, definitivamente ya es una tradición que que sí quiero seguir compartiendo y que si en algún momento tengo hijos voy a a seguir teniendo. Si estoy por acá, seguramente ellos van a también conocer sus tradiciones y, mm, yo me gustaría también mostrar o me gusta mostrar a a las personas también de por acá nuestra tradición, ¿no? Y fíjate que también sí y hay gente que incluso pues, no que la ha adoptado, pero sí ha se ha puesto a investigar hasta un poco más acerca de nuestras tradiciones y que a lo mejor, eh, ahora ven ellos también diferente la forma en cómo uno festeja estos estas tradiciones que tenemos.
Qué bien. Exacto. Eso es importante. Sí, eso es importante. Ajá. Genial. Genial genial, es tu charla de verdad hablando sobre tradiciones y que sobre todo la importancia que necesita mantenerlas en la familia, ¿verdad? Muy agradable tu tu charla, me ilustras con tu conocimiento y sobre todo, la importancia de cuando la llevas y la trasladas hacia otro a otro país, a personas extrañas que realmente están, eh, introduciéndose a esto nuevo. Muy agradable tu charla.
Mm. Gracias. Cuídate mucho.